Entre os irmãos, eles se entendem, mas eles estão naquela peleja
Uhum.
que também, de certa forma, todos eles se beneficiaram pelo dinheiro que o meu primo soltava, a rodo, né, porque ele soltava a rodo pra pagar um, pagar outro. Teve neto ali, que teve compro moto com dinheiro que o pai deu, que a gente depois descobri que era de empréstimos, empréstimos, e do dinheiro da minha tia também.
É. É. Pois é. É, assim, outra coisa, de certa forma
Então e-e eu vejo eles brigando desse jeito e e e eu tô ficando no meio.
Entendi, é é eu acho q ah, coisa de familia é muito complexa, sabe, é um é uma relação muito complexa, tem emoções, tem passado, tem mágoa, às vezes, tem um monte de coisa. Então é muito complexo ajudar, mas talvez, você, na qualidade de tia, que não tá tão envolvida, sabe, prima, fazer uma reunião, chamá-las assim: "Olha, eu tenho uma sugestão", quem sabe ir pelo caminho de, de repente, negociar esse IPTU o quanto antes, vender a casa o quanto antes, pagar o IPTU e a diferença vocês dividam, porque é melhor do que perder o valor da casa todo.
Deixar pra brigar depois que tiver o dinheiro garantido, não?
Isso, isso. Mesmo que não dê tanto, isso, mas eu acho que o o importante é não perder o bem. Depois discute, mas não perder o bem.
Aí, eles brigam lá, a vida eterna. Porque tá me doendo, tá me doendo ver isso, sabe, tá me doendo ver, porque eu também cresci ali, de certa forma, estava sempre ali.
É, eu sei, eu imagino. Não, claro. Não, eu te entendo, é triste, entendeu. Eh eh, as familias parece que estão acabando, as perde os vinculos, ficam só na briga do dinheiro, pelo o que tá me falando, entendeu, assim, e, coitada da tua tia, que já se foi, né, que nem tá ai, e pode ver que um pouco perder a casa que, eu não sei a história, mas vai que batalharam muito pra comprar essa casa, sabe, eu acho estranho, né. Pois é.
Sim. Pois é. Hum. Oxe. Foi construida, construida na muita labuta, então assim, eu eu me dói ver a a situação, e a casa tá precisando de reforma e ninguém quer, porque todo mundo diz que não foi responsável pela p divida.
Então. Não é isso, mas eu acho que talvez você possa ajudar dessa forma, sabe, com uma orientação, chamar todo mundo, marcar uma reunião, dizer ler, resgatar o passado, resgatar o histórico da tua avó. Não, tu está tentando ajudar, porque tá tu tá sofrendo por tabela, porque é da familia, tá vendo o que está acontecendo, é isso, eu acho que tu podia ver isso, entendeu. Ir por esse caminho, de repente procurar uma ajuda do ministério público, porque eu sei que tem, de repente, conseguir, ah, um advogado que possa ajudar, entim. E Isso, entendeu. Acho que da pra ir por esse caminho. É.
Acho que eu não tô metendo demais, né, me meteram na história. Já me meteram já me meteram no rolo. Uhum. Porque é é é, é uma, eh, eu acho que, realmente, eu vou acabar fazendo o papel da mediadora ali, porque já que me botaram, embora eu não seja herdeira, embora eu não seja a pessoa que tenha que resolver, eu vou acabar chamando, como a prima mais velha e, em nome da minha mãe também, que é mais velha, e vou chamar pra explicar isso, e
Isso, e até em consideração, né, a tua tia que faleceu, em memória, sabe, eu acho que é isso, chama pelo emocional.
Justo.